Allora, io ho una domanda per te, ehm. Com'è cambiato il tuo modo di vestire, il tuo look nel tempo?
Beh, diciamo che ha fatto veramente dei uno sviluppo particolare, ehm, <chuckles> quindi diciamo che, mhmm, partirò proprio dal principio che è: le medie, <smacks lips> e <chuckles> ehm, forse perché sono una ragazza, ma non è detto, perché ci sono anche dei ragazzi che cambiano spesso modo di vestirsi a seconda delle mode. Ehm, diciamo che, alle medie io ero un po' una bambina ancora, per cui mi vestiva ancora mia madre, soprattutto il primo anno, diciamo, e, lei era solita prendere cose un po' particolari al mercato, senza cercare marche; e quindi l'approccio quando sono arrivata a scuola, in una scuola di periferia, è stato un po' così così, perché c'erano tutti questi tamarri, uhm, e tamarre, ehm, tutte di marca e io sembravo a da uhm, non lo so, <chuckles> dal mercato, ecco. E quindi molto più particolare rispetto a loro, però allo stesso tempo insomma cozzavo un po' con le mode dell'epoca, ecco.
Ah, okay. Okay. Sì, vero, vero. Mh. <laughs> Del mercato. Okay. Mh. Ma ma a te piaceva vestirti così o è semplicemente, ecco, e passivamente accettavi quello che mamma ti diceva?
Sì, no, non passivamente accettavo, non non ci avevo ancora fatto <laughs> sì, non c'avevo ancora ragionato; diciamo che, ci ho messo tanto tempo per crescere, per cui forse sono arrivata un po' dopo, rispetto agli altri un po' più sgamati, a determinate cosci uhm, c uhm, coscienze, diciamo. Ehm, e quindi no, in realtà alle medie questo cozzare con gli altri mi ha portato a dire: "Ah, eh, no, qualcosa non va, cioè, perché io sono così, loro sono cosà? E quindi ho cominciato ad ammorbare mia madre con richieste, ehm eh del tipo le Total 90, che erano un paio di Nike, che andavano molto di moda quando facevo le medie, e altre cose che notavo negli altre negli altri ragazzi e ragazze.
<chuckles> Okay, e vabbè, dai, era una bambina ancora. Mh-mh. Mh-mh. Del tipo? Al tempo. Quindi cercavi un po' di amalgamarti insieme agli altri.
Sì, sì, esatto. Infatti uscita dalle medie sono diventata tamarra alla fine. <chuckles> Ci sono riuscita <chuckles> e purtroppo però poi sono andata in un liceo artistico per cui cozzava ancora di più con cozzava ancora di più con con quello, uhm, in cui stavo approdando vabbè, in realtà il liceo artistico è un luogo molto eterogeneo, ehm. Però diciamo che ripensando a come mi vestivo in quei primi anni, i primi 2 anni, mi viene proprio un, uhm, come dire, un conato di vomito, ehm. <chuckles> Eh, perc perché allora cominciavo a tendere a mettermi quei jeans molto stretti che, mhmm, gli skinny che proprio non, mhmm, insomma non non mi stavano bene, per cui, ehm, c'era tutta una moda in quel, mhmm, mhmm, in quel periodo che proprio non, uhm, esaltava, uhm, la mia persona in alcun modo e
Ah, quindi ci sei riuscita? <laughs> Okay, okay. Mamma mia. <laughs> Eh, vero. Hai ragione. <laughs> Per quale motivo, scusami? Ah, gli skinny. Mh. Era semplicemente una moda e tu la seguivi per perché era una moda, giusto?
Sì, perché era beh, forse ero un un po' stupidina e non avevo ancora capito bene cosa mi piacesse o meno e quindi seguivo l'onda, diciamo. Uhm, quindi andava di moda questa cintura delle Superchicche, uhm, andavano di moda queste cose un po' che erano definite da pigoldini, per cui gli elastici, uhm, ai pantaloni e n alle tute, uhm, poi s c'erano ragazzi e ragazze che si facevano il crestino, ehm, sì, no, una roba veramente improponibile.
<chuckles> No, vabbè. Sì, sì s di tutto e di più sostanzialmente, uhm.
Di tutto e di più. Ehm, poi c'erano questi smanicati orribili, mi ricordo scuri, brutti, uhm, che andavano di moda, il giubbotto Refrigiwear. Insomma tutta una serie di cose inguardabili, che purtroppo io seguivo, e per fortuna poi, non so se un fulmine mi abbia colpita, uhm, non lo so, qualcosa de de mhmm Un'epifania dovuta a non so quale un miracolo. E quindi realtà comunque ho cominciato a seguire un po' più, ehm, la parte alternativa, che poi era quella che realmente, ehm, ero io, cioè, ehm, quindi musica rock era la vera me che che che avevo sopita sotto tutta quella moda di periferia inguardabile. Ehm, quindi sì ho cioè ho comunque ho sempre ascoltato musei musica rock, uhm, uhm, progressive rock, indie, uhm, eccetera, eccetera.
Un miracolo. <chuckles> Era la vera te. <chuckles> E questo questo credi che abbia cambiato il tuo stile, oppure, comunque, mhmm, prima o poi sarebbe venuto fuori?
Allora, uhm, io penso che, mhmm, m un po' entrambe le cose. Nel senso che di base c'era questa que cioè, comunque, secondo me, eh uhm, la musica che ascolti poi influisce sempre anche sul tuo stile, no, e io l'avevo tenuto molto sopito perché forse non avevo ancora incontrato nessuno che, come me, ehm, o non avevo ancora fatto amicizia con nessuno che c che seguisse quella quel tipo di moda. E quindi, eh, ero rimasta un po', uhm, a ristagnare in questa cosa della mhmm, della Tecktonik, che era la musica che si ascoltava. Ah, e i perché
Mh. Un po' sul tuo stile, okay. Mh-mh. Mh, okay, quindi eri un po' eri un po' tra eri un po' trasgressiva, un po' fuori dalle righe per quel tempo?
Mah, uhm, no, in realtà no. Eh, dopo sono diventata un un cioè nel senso, non è che s non sono mai stata trasgressiva, ho sempre seguito qualcosa che già c'era, e e quindi con poca personalità. Eh, solo, mhmm, diciamo, il fatto è stato trovare qualcosa che mi appartenesse sul serio, che ovviamente non era di mia invenzione, perché non è che sia mai stata particolarmente creativa, ehm, almeno non dal punto di vista della moda. E quindi a un certo punto ho iniziato a a uscire con questo ragazzo che incredibilmente, eh, perché da tamarra, uscire con un ragazzo che era il frontman di una band, di una cover band rock, coi capelli <chuckles> sì, sì, proprio agli agli antipodi, coi capelloni, gli orecchini da gitano, insomma, tutto forse era tutta quella parte che che che ero io, ma che non riuscivo a esprimere, per cui l'ho trovata tutta in un uomo ehm
Okay. Ah, okay proprio Mhmm, quindi ti ha aiutato anche lui a trovare un po' il tuo stile.
Sì, sì, sicuramente sì. Infatti, da quando ho conosciuto lui, uhm, in terza superiore, diciamo che ho ho stravolto completamente il mio look e ho cominciato a mettere delle cose molto più grunge, le camicie con gli scacchi, ehm, oppure pantaloni un po' più a zampa, un po' più da al alla Led Zeppelin, diciamo, stivali, eh, giubbotti di pelle, uhm, e anche ti dimmi.
Mh-mh. Capito. Quindi che quindi diciamo che il cambio, mhmm, quello principale, un po' più forte è avvenuto al al terzo superiore, quindi prima tu continuavi a vestirti, ehm, relativamente, ecco, uguale a com'eri le medie o comunque, ecco, avevi cambiato un po'? C'è stato un cambio graduale o proprio di botto?
Mah, diciamo che sì, c'è stata una linea un po' dalle medie alle superiori, alle ai primi 2 anni, come ti dicevo, uhm, e e un un po' meno, uhm, co co cioè, alle medie era un po' meno cosciente, nel senso, uhm, non c'er un po' vittima, poi in qualche modo sempre un po' vittima, ma con un po' più di coscienza, nel senso che quasi mi sentivo, ehm, intrigante a mettermi determinate cose. Ma poi mi piastravo anche i capelli, che mi tingevo di biondo, mi truccavo tantiss cioè, delle cose veramente improponibili. E poi sì, diciamo abbastanza gradualmente, sono passata al alla parte un po' più alternativa, ma nel senso che, ehm, comunque ho cominciato a togliermi determinate cose e mettermene delle altre, e poi appunto a completamente stravolgermi, col gradualmente, e e quindi ho cominciato anche a tingermi i capelli, che prima erano biondi, uhm, di di colori un po' particolari come azzurro, rosso, azzurro e rosso insieme, ehm, cioè, proprio completamente diversa.
Un po' vittima, diciamo. <chuckles> <chuckles> Okay. Poi? Mh-mh. Quindi molto alternativo, non non comune.
Esatto, sì vabbè che al liceo artistico è, ehm, tutto è comune e e nulla è comune <chuckles> però sì, sì. <chuckles>
Okay. Beh, effettivamente sì. Diciamo che l'arte è eterogenea, quindi per un motivo o per l'altro sì, solitamente agli ai licei artistici o comunque accademia delle belle arti, ehm, le tipologie di persone che trovi sono molto alternative, no, quindi, sì.
Sì, sì, sì, sì, sì, però appunto potevi trovare, cioè, diciamo che il mio liceo era bello perché trovavi veramente di tutto e di più, per cui dalla ragazza gothic Lol Lolita che andava in giro con un tipo al guinzaglio, al <chuckles>
Ah mhmm, okay.
sì, a a a ai pigoldini, ai tamarri, ai fighetti, a, ehm, appunto, i me i metallari, i le le ragazze che si vestivano come fossero uscite dagli anni ‘30. Cioè, : c'era tutta questa cosa eterogenea e poi ehm, però c'era comunicazione tra tutti alla fine, a un certo punto, per cui
C'era anche un "rispetto" tra virgolette, del del dello stile altrui, giusto?
Sì, sì, sì, sì, sì, assolutamente quindi c'è c'era un po' di divisione ma poi alla fine, ehm, ci si trovava tutti, non so come dire, alla fine ci s s
Okay, va bene e Ci si trovava nell'essere alternativi?
ci si ri uhm, ritrovava nell'essere tutti diversi per cui da dal tamarro che parla con con l'alternativo e viceversa, cioè c'era questa cosa comunque di coesione in qualche modo a un certo punto, molto interessante, devo dire.
Mh-mh-mh. Mh, capito. E nel tuo cambio di di look, tu hai detto che ecco ti sei stravolta completamente, c'è ancora un un pezzo, un vestito, una scarpa, un gioiello, qualunque cosa essa sia, che per te è un must cioè ancora tu lo indossi o comunque lo hai sempre indossato per molto tempo?
Sì guarda ho ancora <chuckles> la l'unica cosa devo dire che mi rimane, perché poi tutto il resto non so dove sia finito con traslochi e cose varie, ehm, è una maglietta, uhm, dei Pink Floyd che mettevo, ehm, in quarta liceo, ehm, che era il mio gruppo preferito dell'epoca perché, ehm, anche quei cioè li avevo scoperti col mio col mio ex quello super rocker ehm, era eravamo andati insieme al concerto di Roger Waters per cui
Mh-mh. Ah quindi ti piaceva proprio il genere ecco tanto.
Sì, sì parecchio, nonostante appunto non appartenesse per niente alla nostra epoca, ma vabbè è un grande classico di dei nostalgici della musica u uhm, ascoltare appunto ACDC, Pink Floyd, Jethro Tull, tutta tutta quella parte lì quando si è un po' quando si vuole fare un po' gli alternativi ecco e e e
Mh-mh. Mh. Ho capito ho capito e quindi tu ancora hai questa maglietta?
Sì, sì, sì, sì ce l'ho ancora, non la metto più però insomma è conservata perché è abbastanza devo dire logora <laughs> perché sì, è un po' scolorita sì, sì, però è un ricordo molto molto prezioso che sicuramente prima o poi tra l'altro incornicerò o comunque ci farò qualcosa con questa maglietta le o o ritornerò a darle nuova vita in qualche modo.
Ah okay, è un po' rovinata un po', uhm ha degli anni Ma bene, guarda, ho una domanda un po' particolare. Diciamo che in questa società, uhm, si tende al alla normalizzazione delle persone, no, quindi il fatto che, ehm, tutti hanno lo stesso tipo di cellulare, tutti hanno lo stesso tipo di ca taglio di capelli. Molti vogliono, diciamo, essere simili agli altri. Il fatto di essere alternativa è se lo sei ancora, hai notato mai dei degli sguardi, dei ecco, degli sguardi che siano positivi o negativi, o dei commenti che ti hanno af appunto fatto capire che in quel momento tu eri la persona alternativa e quindi che era diversa dagli altri?
Ma, uhm, in realtà no, nel senso, perché a un certo punto della mia vita ho capito che non bisogna infilarsi in determinate circostanze che ti portano poi a star male o a sentirti giudicata. E quindi, più che altro, magari mi è successo, uhm, al contrario. Quando ero più, ehm, stupidina, più tamarrina, mi è successo di trovarmi, ehm, g a giudicata da da persone alternative, quindi il contrario. Ehm, poi sì, questo fatto dell'omogo l omologazione colpisce tutti, per cui, ovviamente, ad esempio, adesso va molto di moda, uhm, non lo so, il il mullet, va molto di moda il wolf cut, va molto di moda il giubbotto di pelle, ehm, quindi in realtà essere alternativi, <sucks teeth> mhmm, non so quanto valg c cioè, non so che valenza possa avere. Cioè, è comunque una moda, ehm, c'è la moda della uhm, appunto, del dell'essere un po' più dark, c'è la moda di essere, uhm, un po' più elegante, c'è la moda Cioè, ci sono diverse mode, ma è difficile non omologarsi, ehm, ed è difficile non non essere giudicati se si è diversi, anche se, secondo me è una diversi può essere anche, i in un ambiente alternativo, una persona che non lo è. Ehm, e quindi bisogna sempre un po', diciamo, non dare troppo conto poi a come s come appare una persona, ma sempre poi a, uhm, cosa ha da dirti. Per cui ho anche imparato a non giudicare a priori, uhm, dalla copertina, perché l'abito no non fa assolutamente il monaco. Per cui magari io sono molto alternativa, tra virgolette "molto" poi, sono alternativa, diciamo, ma, l ehm, u una una mia carissima amica è al contrario di me, per cui è super bionda, super eccentrica, super, uhm, elegante, e e cioè, nel senso, questo non pregiudica la nostra amicizia, per cui, uhm
Mh. Giusto. Sì, giusto. Sì. Dalla copertina insomma, da quello che tu vedi. <chuckles> Giusto. Mh-mh. Ah, sì, quello di non generalizzare, non fare dei delle classi sociali in un certo senso.
Esatto, sì. Assolutamente.
Va bene. Guarda, è stato un piacere parlare con te, ehm, parlare del tuo stile, del modo in cui ti vestivi quando eri un po' più piccola e come è cambiato nel tempo, e mi hai fatto un po' vivere quei momenti. Ehm, è tata una bella vera una bella conversazione.
Ringrazio te per avermi ascoltata perché non è sempre scontato e niente, ti saluto e ti ringrazio tanto. Ciao.
Ciao.